Bạn ơi, mình đang có một cái vấn đề này rất là mong muốn được xin lời khuyên từ phía bạn đây. Ờ, chuyện là á, ờ, gia đình mình thì hiện tại đang ở, ừm, gần gia đình nhà chồng là ở tỉnh Quảng Trị đó bạn. Thì, ờm, ở đây thì nói chung là mọi thứ thì đều ổn. Ở gần ông bà nội thì có rất là nhiều cái tiện. Ví dụ như là ông bà có thể phụ mình, ờ, chăm cháu nếu những cái lúc mà công việc bận rộn ấy, đấy. Tuy nhiên là có một vấn đề như thế này này, ở Quảng Trị á là rất là hay bị lũ lụt luôn đó bạn. Ví dụ như là trong cái tháng vừa qua là bị lũ lụt rồi là, ừm, ừ, kiểu như là, ảnh hưởng đến, ư, cái công việc cũng như là cái cuộc sống, rồi chuyện học hành của con mình rất là nhiều luôn. Mỗi một lần lũ lụt như vậy là lại nghỉ học, nghỉ làm á. Bản thân mình thì làm việc tại nhà thôi, nhưng mà bị mất điện nên là mình cũng không làm được. Thì mình thấy là cái điều này nó là một cái trở ngại rất là lớn. Thế là mình mới, ừm, nói chuyện với chồng mình, và mình rất là mong muốn là sẽ được chuyển vào trong Đà Nẵng để mà làm việc. Ờ, thực ra thì công việc của mình là công việc làm việc tại nhà và chồng mình thì cũng tương tự như vậy. Nên là mình thấy cái việc mà chuyển đến một cái nơi ở mới á, nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Và vợ chồng mình thậm chí là khi mà vào Đà Nẵng thì con còn có cơ hội được học ở những cái trường có cái cơ sở vật chất tốt hơn nữa kia. Và cái điều kiện tài chính thì hai vợ chồng mình vẫn đang gồng gánh được. Nhưng mà chồng mình thì lại không muốn, chồng mình thì cứ muốn là sống gần ông bà nội để cho, kiểu như là, thứ nhất là được ông bà hỗ trợ về việc chăm sóc con. Cái thứ hai là cũng có thể chăm sóc ông bà nếu như mà trong trường hợp mà ông bà gặp cái vấn vấn đề gì về sức khỏe ấy. Nhưng ừm, nên là hiện tại là vợ chồng mình đang mâu thuẫn với nhau và chưa tìm được cái hướng giải quyết. Mình thì rất là mong được chuyển vào Đà Nẵng, nơi mà có cái khí hậu nó ôn hòa hơn, nó tránh được những cái thiên tai hơn và có được cái điều kiện tốt hơn cho con cái. Còn chồng mình ấy thì lại không muốn xa ông bà nội. Đấy nên là mình không biết làm sao hết. Bạn có thể cho mình lời khuyên được không?
Ừm. Ừm, sao bạn? Bạn nói đi. À. Đúng. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Đúng, đúng. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, OK. Ừm. Đúng. Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm, OK. Ừm. Ừm.